Siamo ormai sommersi dalle confezioni, che insomma vengono acquistate nei supermercati nei centri di grande distribuzione, perché sembra proprio che ancora non si sia trovata una soluzione pratica, ehm, alla riduzione soprattutto della plastica, dei rifiuti in generale, ehm, quindi siamo degli iper produttori di rifiuti e ci si accorge proprio quotidianamente che appunto, uhm, se ci fai una se presti un attimo attenzione, appunto <sucks teeth> cavolo, ehm, ogni giorno, uhm, sembra di essere proprio sommersi anche nelle proprie abitazioni. Per cui ci deve essere uno smaltimento, uhm, continuo, sennò appunto sepolti in casa dai rifiuti. Tu come sì, tu come affronti questa questa cosa dei rifiuti? Se hai dei delle metodologie che concreti che utilizzi tutti i giorni per ridurli, ecco.
Mh. Sì. <chuckles> Mh. Assolutamente. Dai rifiu <inhales> Mh-mh. Allora, guarda ti direi che, uhm, hai perfettamente ragione innanzitutto e questa cosa dell'essere sommersi dai rifiuti mi ha un po' spaventata, per quin per questo motivo quindi ho cercato di iniziare a mettere in pratica delle delle azioni, insomma, per cercare di evitare, uhm, rifiuti. Quindi le azioni che si possono fare e che ho messo in atto io, sono parecchie. Quindi non so ad esempio cominciare con la plastica per esempio, quindi, uhm, non tendo a non comprare più, uhm, tipo verdura o frutta confezionata nelle vaschette di plastica, perché quella veramente a me sembra uno spreco inutile, no, quindi puoi tranquillamente acquistare la verdura sfusa, la frutta sfusa, sia, ehm, nei mercati rionali che anche al supermercato. Quindi comunque quello è una cosa che, uhm, faccio già da parecchio tempo, perché
Okay. Mh-mh. Certo che poi che poi c'è anche addirittura la frutta già sbucciata e tagliata in monoporzione per cui <chuckles>
Oh Madonna, mh, assolutamente. No, no, no, son cose che che assolutamente, ehm, cerco di evitare proprio per cui le confezioni non evito. Uhm, quello che posso tra l'altro, mhmm, e che faccio anche sempre per la plastica è cercare di acquistare i detersivi sfusi, anche lì sfusi possibilmente. Questo è mi risulta un pochino più complicato, perché è un po' più difficile da reperire come tipo di prodotto, no, il detersivo sfuso. Non c'è in tutti i supermercati della zona, quindi un pochino più complicato. Però magari sai, lo faccio una volta al mese e diventa insomma fattibile, ecco mettiamola così. Qualche volta ammetto che mi capita, eh, di comprare il detersivo in bottiglia, quando proprio non riesco a a recarmi al supermercato, quello che fornisce anche il detersivo sfuso, quindi questa è un'al
Okay. Ho capi Beh, sì, perché <clears throat> perché comunque non è che siamo proprio portati facilmente, appunto, all'acquisto di, uhm, beni senza packaging appunto, mhmm, non conviene molto alle grandi distribuzioni, forse a per una anche contrattuale, eccetera, con i fornitori. E ma quindi hai trovato proprio, uhm, dei posti che completamente diciamo sfusi? Cioè, c'è anche un un negozio che conosco, che si chiama proprio, uhm, sfuso <giggles> che che fa c fa questo tipo di serviz
Mh. Sì. Mh, può essere. Assolutamente, mh, mh. Sì. Esatto. No adesso penso ci sia, però ce ne ci sono proprio dei supermercati, uhm, dove ci sono dei dispenser, no, quindi dispenser di di detersivo per la lavatrice, per la lav per i piatti, per la lavastoviglie, eccetera. E quindi questo insomma cerco di farlo almeno una volta al mese. E poi, mhmm, abbiamo eliminato completamente le bottiglie. Perché quelle veramente mi mi facevano un po' mi inondavano casa, ed era veramente, mhmm, impressionante quanta plastica ogni giorno dovevo andare a buttare, ehm, quindi questa cosa mi faceva veramente un po' specie, no, un po' impressione. Ehm, quindi abbiamo iniziato prima con vabbè intanto le borracce a casa nostra si usano solo borracce sia in casa che fuori, uhm, quindi se mia figlia deve andar all'università porta la borraccia, così come quando io vado al lavoro porto la borraccia bottiglie più in casa certo.
Mh. Mh. <chuckles> Certo. Ma senti, scusami t ti posso chiedere: è lei è lei che ti ha sensibilizzato? Perché i giovani comunque, ehm, sembra proprio almeno molti, non non tutti ma molti, che siano molto più sensibili a questo, ehm, a questo argomento per cui o ogni tanto è è un po' più che più che il genitore che che insegna al figlio, viceversa, diciamo, oggigiorno.
Mh. È vero. Mh. Sì, è verissimo. Allora ti dico, nel nostro caso è stata una decisione abbastanza comune. Quindi non è stata proprio lei a sensibilizzarmi, ma l'ha accettata benissimo, cioè nel senso, quando le ho detto: "Guarda basta bottiglie, prendiamo la borraccia" ea stata assolutamente d'accordo per cui ha condiviso questa questa scelta in pieno. E, uhm, poi in casa abbiamo usato diversi metodi adesso siamo, uhm, a al filtro dell'acqua direttamente nel frigorifero. Quindi, mhmm, ehm, praticamente acquistiamo un filtro ogni 3 mesi, più o meno, e questo filtro si applica direttamente in uno sportellino che si trova nell'anta del frigorifero e, ehm, ti ti distribuisce acqua già, uhm, filtrata, fondamentalmente.
Ah. Ho capito, ma quindi deve esserci una predisposizione tecnica da parte del frigorifero, per poter fare questa cosa. Quindi co c ma, è ti chiedo è una cosa molto dispendiosa?
Sì. Sì. Mh, guarda o oggi come oggi no. Nel senso che fino a qualche anno fa noi avevamo prima un frigorifero di questo tipo acquistato però, uhm, 15 anni fa e effettivamente l'avevamo pagato non poco perché comunque con dispenser di acqua, dispenser di ghiaccio, attacco alla alla rete idrica, insomma, comunque aveva un costo. Adesso, che l'ho l'ho da poco cambiato perché quello, mhmm, precedente oramai, ehm, era abbastanza vecchiotto, ehm, ti devo dire che il prezzo è stato assolutamente molto più contenuto rispetto a 15 anni fa. Quindi è una cosa che
Sta diventando più accessibile per tutti, diciamo.
sta diventando più normale, più accessibile. E e tra l'altro ti dirò che è anche molto comodo, perché oltre appunto ad evitare l'utilizzo della plastica, hai l'acqua a portata di mano sempre, no e tra l'altro già fresca perché comunque viene raffreddata dal frigorifero direttamente, quindi quando la bevi, certo non è ghiacciata, ma non è neanche a temperatura ambiente, di conseguenza secondo me abbiamo unito un po' l'utile al dilettevole, ecco. Perché abbiamo esatto. Quindi questa è con la plastica, stiamo facendo veramente tanti sforzi. Poi, ehm, l'altra cosa su cui stiamo lavorando tanto sono proprio i rifiuti, uhm, alimentari quindi intendo anche esatto, quindi anche lo spreco, no? Quindi stare molto attenti a quando le cose sono in scadenza, ehm, cercare di utilizzarle, no, prima che scadano, prima di dover, uhm, buttare nella spazzatura, che è un vero peccato, tutto quello che hai acquistato e quindi, mhmm, sai cosa mi capita di fare? Ogni tanto, uhm, tipo ogni 3 settimane circa
Certo. Certo. Assolutamente. Mh, organici. Sì.
faccio la settimana senza supermercato, okay? Okay, quindi non si va proprio a far la spesa e quella settimana lì bisogn
Ah! Okay. Si consuma tutto quello che si ha in casa, immagino.
bravissima, esatto, ed è un compito che do' ai miei figli fondamentalmente, quindi <laughs>
Eh, brava, così educhi anche <chuckles> una prole. <chuckles>
educo, a diciamo che io risparmio del tempo e loro sono molto creativi, devo dire, e e quindi è una cosa che, tra l'altro, li diverte, no, perché diventa un po' come una gara di cucina. Chi riesce a preparare più piatti gustosi con quello che si trova in casa, che poi, se ci fai caso, effettivamente in casa abbiamo sempre tante di quelle cose che, eh, si potrebbe davvero evitare, ogni tanto di andare al supermercato e acquistarne di altre. Quindi
Certo. Certo, sicuramente evitare di andare con la fame è un punto fondamentale, <laughs> potrebbe essere un buon trucco. <chuckles>
<scoffs> Bravissima assolutame eh, se già un buon trucco assolutamente. Ma questa cosa della settimana senza supermercato ci sta aiutando parecchio, uhm
<chuckles> Sì. Mah senti, po scusami posso chiederti se è una sfida, proprio nel senso che a turno i tuoi figli, uhm, uno alla volta, ehm, cercano di stupire o lavorano tutti insieme contemporaneamente, collaborando?
Prego. Sì. No, no, no, eh è proprio una sfida, come dicevi effettivamente. È nata proprio da me come idea per ridurre, no, lo spreco eccetera e loro poi l'hanno vissuta come come una sfida, quindi ogni ogni 3 settimane, no, c'è c'è uno di loro che deve occuparsi di preparare le le i pasti con quello che trova in casa, fondamentalmente. Quindi aprendo il freezer, aprendo il frigo, aprendo la dispensa e, uhm, utilizza loro adesso utilizzano anche delle app, no, per farsi un po' aiutare, mettiamola così, quindi in queste app non fai e
Sì. Del tipo che inserisci, non lo so, gli ingredienti che a disposizione ti formula appunto una possibilità o diverse possibilità. Ah, pensa.
Sì. Esatto, esatto. Esatto, quindi stanno stanno anche usando delle app per farsi per farsi aiutare e cercare di consumare il più possibile le cose che abbiamo in casa. E questo, secondo me funziona anche perché diventa appunto come dicevo una cosa creativa, no, per loro, diverten sì.
Ho capito. Sì, è un gio un gioco poi vabbè tra fratelli si è sempre molto competitivi, cioè non so i tuoi figli però, ehm, di di solito è così.
Eh, sì. Assolutamente, sì, sì, poi loro adesso sono anche grandini per cui diciamo che son cose che possono fare tranquillamente, ecco. Non è non son bambini per cui è una cosa che ehm, un'altra cosa che faccio e questa, uhm, sono onesta, ha 2 scopi. Uhm, 1 quello di ridurre anche qui, uhm, gli imballaggi, e, uhm, l'altra anche è una questione di, uhm, salute ma anche economica e quindi non sto più acquistando, da circa un anno e mezzo, la carne al supermercato e, uhm, la compro da i un macellaio che c'è al pena fuori dalla mia città e che ha proprio un macello diretto, okay, quindi, ehm
Certo. Mh-mh. Ho capito. Si sa da dove proviene quello che che metti in tavola, diciamo.
Sì, assolutamente e in più vabbè il sapore è tutt'altro, cioè proprio non non c'è paragone con quello che si acquista nelle confezioni. E è il prezzo è decisamente inferiore e in più veramente non buttiamo più via tutte quelle confezioni in polistirolo, plastica, eccetera, che veramente in ci ci sommergevano sì, ci sommergevano casa. Quindi questa è un'altra è un'altra co
Eh, è una scelta anche molto etica per per l'ambiente, perché appunto gli gli allevamenti intensivi sono, uhm, insomma uno dei dei grandi inqui inquinatori del del mondo in generale per cui è è un'ottima è un'ottima cosa, ma senti anche per una questione etica proprio nei confronti dell'animale?
Mh. Eh sì. Sì. Mh. Assolutamen Anche, sì sì. Ci sono tutte questi aspetti, che quando mio fratello mi ha parlato, uhm, di questo posto io tra l'altro non pensavo, perché vabbè io vivo in una grande città e di solito queste cose nelle grandi città si fa veramente fatica a trovarle, no? Ehm, invece questo posto è appena fuori dalla città, ma assolutamente raggiungibile in pochi minuti d'auto. Quindi assolutamente comodo, e e mi sono stupita perché effettivamente non credevo di poter trovare una realtà di questo genere, uhm, vicino alla mia città e ti assicuro che è una una ah, tra l'altro questa è diventata poi anche, uhm, un altro modo per inquinare di meno: cioè, quando andiamo da questo macellaio andiamo in spedizione, okay. Quindi siamo 5 amiche, ehm, sulla stessa auto, okay, quindi facciamo la spedizione una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo e e andiamo ad acquistare da questo macellaio, quindi anche dal punto di vista dell'inquinamento, no, atmosferico, se cerchiamo un pochino di, ehm, di di limitarlo andando tutte insieme, ecco.
<giggles> Di girl girl's power ecologiste.
<laughs> Esatto, e comunque questo ha tanti lati positivi. Sì, sì, sì assolutamente.
Belli. Certo ma senti e, uhm, ovviamente, diciamo che, mhmm, nelle grandi città c'è più sensibilità e c'è più controllo e e anche da parte del delle istituzioni, diciamo, apparentemente almeno, uhm, ci sono delle leggi un po' più fe ferree, ma, uhm, però è è una piccolissima parte che che si può svolgere, uhm, nei confronti del mondo. E e quindi cioè tu tu come come la ve come lo vedi il futuro di questo mondo? Sono curiosa. <chuckles>
Mh. Mh-mh. Sì. Ah, caspita. Guarda, allora, come dicevi tu, ti devo dire la verità, in effetti i giovani sembrano molto più sensibili, rispetto a noi a me, a insomma, alla mia generazione, ehm, su questa cosa e ci sono delle persone che vera dei raga dei ragazzi, eh, quindi coetanei, dei miei figli ma anche i miei figli, uhm, che veramente ci tengono tantissimo anche ad esempio alla raccolta differenziata, no, è una cosa che, uhm, spesso e volentieri mi riprendono loro perché magari mi è scappato una cosa in una in un cestino sbagliato. E quindi guarda, ti dico, sì, sicuramente agenti inquinanti ce ne sono tantissimi, io però vorrei avere un po' di fiducia nelle nuove generazioni. Ecco, questo è il mio punto di vista. Spero veramente che che facciano qualcosa per migliorare questa situazione. Questo.
Certo. Certo. Sì, anche perché sarebbe un po', non lo so, mhmm, <inhales> poco carino, da parte delle generazioni precedenti, ehm, somma non non avere speranza per per per i insomma per coloro che vivranno questo questo mondo per cui, ehm, sì, sì, diciamo che hai perfettamente ragione, ehm, ce lo auguriamo. Ehm, e e niente, io ti ringrazio tanto per per questa conversazione, ehm, e ti ti saluto.
Mh. Eh. Esatto. Mh. Sì. Me lo auguro. <chuckles> Esatto. Figurati. È stato un grande piacere. Grazie per avermi ascoltata. A presto.
Ci manchereb